Allora, raccontami un po': è mai successo ti è mai successo di vedere che il cibo ha unito persone diverse, insomma è successo proprio a te o l'hai visto succedere con altre persone? Raccontami un po', com'è andata?
Sì. Allora quando ero piccola diciamo che, ehm, ho viaggia ehm, ho viaggiato parecchio, ehm, e diciamo che nei villaggi in cui, ehm, mi trovavo di solito, ehm, nelle cene oppure nei pranzi, ehm, stavo con diciamo con diverse con diverse persone, di diversa cultura. Ehm, e diciamo che loro, uhm, cucinavano diverse pietanze, ehm, per farci conoscere i diversi cibi che mhmm, del delle proprie religioni, delle proprie appunto etnie, ehm, e diciamo che questa esperienza ci ha fatto unire ancora di più, per conoscerli molto più a fondo, ehm, soprattutto le rolo le loro abitudini della tavola, le ab alimentari, delle tradizioni e anche della propria lingua.
Mh-mh. Eh, beh, è molto bello! Anche perché voglio dire un po' tutti quanti passiamo per il cibo, a un certo punto della nostra vita, quindi effettivamente una un bel modo per unirsi. Ma se posso chiederti, ehm, dov'è che sei stata in particolare? C'era qualche cibo, ehm, insomma di chi di che cultura si tratta? Quale cibo ti ha fatto veramente sentire sentire in sintonia con con queste persone nuove?
Guarda, in particolar modo il cibo cinese, è un cibo che mi piace che mi piace moltissimo, ehm solame
Ah. Ma ti piaceva già qui o lo hai scoperto all'estero?
Ehm, l'ho scoperto sia qui, poi sono stata anche all'estero dove le me l'hanno fatto ancora apprezzare molto di più, ehm, so e appunto diciamo che è molto diverso da quello che ho mangiato qui dove vivo. Sì è molto differente, però è una cultura molto ampia che, uhm, ci sono dive cibi che qua non non cucinano, ehm, e quindi trovi sempre più varietà, ehm, nel loro paese, soprattutto uniscono anche bevande che, ehm, vanno appunto unite con i loro piatti, però che qui appunto non non lo fanno questa usanza.
Eh, beh, immagino. Ma in che senso bevande unite ai piatti, proprio delle bevande fatte da loro, ehm, che tradizionalmente vanno mangiate, cioè bevute, con ehm, con altri pasti?
Sì, esatto, vanno bevute ne con diverse pietanze. Loro ti portano una bevanda tipica che va unita a questo piatto quindi tu, uhm, la sorseggi e bevi contemporaneamente. Ehm, è tutto un uno, capito?
Veramente, veramente interessante. Ma, ti trovavi ospite da qualcuno o è successo andando nei ristoranti? Ti è mai capitato, proprio di assaggiare la cucina di casa di qualcuno, in uno di questi tuoi viaggi?
Cucina di casa proprio, no. Però nei ristoranti è come se te la facessero, ap anche assaggiare perché di di coinvolgono appunto ehm, nella loro atmosfera. Pre esempio recentemente sono stata in un ristorante, dove abbiamo avuto questa questa figura, ehm, del posto, dove praticamente mentre noi mangiavamo, ehm, ci portava queste bevande e ci raccontava come, ehm, si univa, uhm, il il sapore. Tu dovevi chiudere gli occhi pre esempio e assaporare questa bevanda e immergerti in quello che che ti raccontavano. Oppure pre esempio ti facevano cucinare loro stessi le pietanze. Pre esempio c'era questo, mhmm, questa cucina dove andavi al al suo interno, ehm, loro ti davano queste pietanze crude, ehm, ti dicevano solamente i tempi di cottura però eri te eri proprio te che cucinavi. Quindi, e beh, è un'esperienza bellissima ecco.
Mh-mh. Molto bello. E quindi se poi non era buono in un certo senso la colpa, soltanto tua poteva essere, <chuckles> quind almeno si toglievano dal dal casino in un certo senso. Ehm, ma tu dimmi: quando effettivamente ti sei trovata in queste situazioni avevi un eri un po' titubante o sei tendenzialmente sei aperta all'idea di provare cibi e culture diverse?
Sì esattamente. Sì. No, io sono molto aperta, uhm, anzi non mi piace solamente il cinese ma posso assagg ah beh, anche il sushi ovviamente. Ehm, con mhmm, mi piacciono molti cibi, pre esempio anche il cibo francese, quindi sono molto aperta a diverse culture, però quella appunto che preferisco è questa.
Bello, bello. E dimmi proprio perché ti piace così tanto, c'è qualche cibo- immagino tu a questo punto sia proprio stata in Cina e l'abbia provato- c'è qualche qualche dettaglio, qualche, mhmm, sapore, odore o un gesto particolare che proprio ti ricordi che che che è rimasto diciamo vivido nella tua mente, magari proprio un odore che non troveresti proprio qui in Italia?
Mhmm, no diciamo perché, ehm, sono, mhmm, un po' di odori particolari però non non c'è un un odore ecco che mi è rimasto proprio impresso, solamente che a b di a differenza di noi italiani, loro si mettono seduti per terra, ehm, in questi divanetti tutti insieme, ehm, a mangiare e e secondo me è una mhmm, questa cosa riunisce ancora di più, sembra ancora una cosa più accogliente, cioè perlomeno a me piace, più questa quest come si vive così, ecco, in Cina. Ehm, sì, ehm, però diciamo anche un gesto simbolico non non lo so, non è che mi è rimasto tanto impresso, solamente che loro sono anche molto più accoglienti su queste cose.
Mh. Ah. Ehm, particolare come cosa, eh! Ah, quindi effettivamente ti sei sentita ti sei sentita accolta, a casa, no. Questo questo l'ho sentito dire, se devo essere onesto, che effettivamente in Cina le persone sono molto, molto ospitali. Ma sentivi una sorta di informalità in quindi nel nel nel anche nell'andare nei ristoranti, sentivi un po' come se fossi in un posto diciamo a casa di qualcuno, ti sentivi un po' in una situazione informale da ehm, come se ti volessero proprio ospitare queste persone?
Più a casa diciamo. Sì. Sì, sì, esatto. Perché loro pure appena entri sono sempre, ehm, cordiali, ti iniziano a spiegare le loro tradizioni. Pre esempio quando sono entrata nell'attesa, ehm, mi hanno fatto vedere tutte le salse che avevano esposte, ehm, e mi hanno, mhmm, mi hanno raccontato come venivano fatte, a che cosa servivano, a quale piatto venivano associate. Quindi loro diciamo ti danno più dritte su ehm, su appunto sull'alimentazione, ecco.
Che bello! Ah, ma quindi c'è proprio, mhmm, una specie di galateo delle salse. Hanno c'è s c'è sempre una salsa che va associata a un certo a un certo ingrediente a quanto ho capito?
Sì, c'è ne sono parecchie guarda, uhm, pre esempio quella mia preferita è quella piccante che ho assaggiato con il coniglio oppure col l'anatra.
Mh. Il coniglio, davvero? Molto int non sapevo che lo mangiassero in in Cina ehm, così. Non avevo sentito di nessun altro a parte gli italiani che mangiavano il coniglio. Veramente interessante questa cosa.
Sì è buonissimo. Sì <chuckles> e poi anche dell'anatra, l l'anatra alla piastra, ehm, e dove mi hanno raccomandato appunto di mangiarla con queste salse piccanti oppure, vabbè appunto con la soia e queste, oppure con la salsa anche di sesamo, però quella è un po' più forte quindi deve piacerti ecco.
Bella. E dimmi l'hai provato il il tofu, ehm, con queste salse? io ho visto che molti piatti cinesi diciamo che, ehm, un po' insaporiscono il tofu con tutte queste salse, proprio perché si assorbe tutti questi sapori e ti è capitato di provare un piatto col tofu che ti è piaciuto? Niente da fare.
No, per esempio il tofu non mi piace, però, ehm, vado matta per il bambù oppure per i funghi loro che sono diversi da quelli nostri, ehm
Mh. Ah, davvero? E perché?
Eh gua eh, non te lo so dire se nello specifico perché non sono esperta, però hanno un altro hanno un altro nome ecco, però sono proprio diversi sono più grandi, ehm, n non lo so, hanno un altro sapore.
Ah, vabbè certo, no, no. Anche il sapore infatti immagino immagino sia diverso. Ma il bambù, ehm, io proprio mi viene cu mhmm, mi viene, mhmm, la curiosità, com'è che si mangia? A me sembra un pezzo di legno una cosa ehm, una cosa appunto dura. Come come lo preparano? Come te lo sei assag come l'hai assaggiato?
Si. Guarda, loro lo fanno in brodo. Fanno questo brodo, te lo sì esatto, te lo cuociono dentro, ti fanno tutti i pezzettini tipo insalata, ehm, però è buono guarda lo dovresti provare, è molto buono. Se no dovresti provare anche germogli di soia, che praticamente anche questi te li cuociono dentro un brodo, ehm, sempre de però sono tipo insalatine quindi se non ti piacciono le verdure non lo provare, ecco.
Ah, quindi diventa morbido. Mh. <chuckles> Certo, certo e invece hai visto ehm, io ho senti si si si sente dire che in realtà i cinesi siano quelli che hanno davvero inventato la pasta, no, ma effettivamente lì tu hai visto che si consuma parecchio?
Sì, però su questo ho da ribattere perché la pasta nostra è la migliore. Loro praticamente fanno questi gnocchetti, sono dicono che sono di della loro tradizione, però sinceramente a me non fanno impazzire perché sono duri. Pure se li cuoci restano quella pasta dura che sinceramente tu mastichi e mastichi però non secondo me ci mette tanto andare giù.
<chuckles> Mh. Eh vabbè, noi siamo anche abituati agli gnocchi morbidi perché gli gnocchi italiani sono sono morbidi, che si devono quasi sciogliere in bocca, quindi effettivamente
Sì è vero, oppure l'unica pasta che mi piace è quella, mhmm, sottile, non so se hai capito quelle là un p tipo gli spaghetti sì bravo.
I noodles, quelli là che si mettono nel brodo, sì, sì, sì, sì.
Sì esatto, quelli là in brodo però solamente.
E di Ma c'è questa io ho sentito che in Cina c'è questa cultura di bere il brodo molto rumorosamente. Ti è effettivamente capitato di di vedere questa cosa?
No, veramente no. No questa cosa non la sapevo del del rumore quando fanno quando lo bevono, ecco.
Eh si dice che, uhm, i i cinesi abbiano delle de de delle abitudini di galateo diverse, ad esempio che si deve fare il rutto dopo aver mangiato, per dimostrare che si è apprezzato il cibo, ma pez cioè, è vera questa cosa te che ci sei stata o, ehm, sono solo leggende di internet a quanto pare?
Allora, a me non è capitato, però per esempio queste cose succedono anche qui in Italia, credo. Ogni volta che apprezziamo qualcosa, ehm, penso facciamo come loro, ecco.
Ah, beh, sì. Pe Però su sulla carta almeno, ehm, non non dovremmo farlo, in teoria, quindi.
No, sì, in teoria no.
Va bene, è stato veramente veramente interessante questa questa conversazione su tutte queste differenze culturali, stiamo toccando tanti tanti argomenti, ehm, diversi ma invece visto che abbiamo parlato così tanto delle differenze, c'è qualche cosa che hai provato che invece ti ha fatto sentire un po' più a casa, un po' più, e ecco, familiare?
Sì. Forse i i vestiti. Qui le ehm, loro hanno il kimono tutte le bacchette, queste cose che noi noi appunto non non abbiamo, per esempio, io s sono abituata appunto a utilizzare la forchetta e loro invece le bacchette, alcune volte, ehm, appunto non ero pratica con co' queste cose e loro piano, piano mi hanno, ehm, insegnato a farlo e quindi è come se ti fanno unire nella loro tradizione, oppure noi non ci mettiamo il kimono e loro te lo fanno indossare per forza e quindi ti fanno sentire sempre più a casa.
Mh. E dimmi, certe persone potrebbero dire che questa cosa un po' li mette a disagio, tu invece come ti sei sentita? Ti sei sentita un po' sotto pressione, oppure insomma, ti stava piacendo fare questo pa partecipare a questa cultura?
No, guarda mi è piaciuto però ovviamente, ehm, ognuno ha una tradizione diversa che, mhmm, tu se vai nei loro paesi secondo me devi rispettare, come se loro vengono qui in Italia devono rispettare la nostra, quindi secondo me è una cosa bella che vuoi provare però se poi cioè, quando ritorni, ecco, nel paese tuo non non la fai più.
Okay, quindi non è che ti è ti è rimasto almeno questo. E invece per quanto riguarda il cibo c'è qualche cosa da questo viaggio che ti sei portata dietro che effettivamente magari cerchi di replicare, adesso che sei di nuovo qui?
Guarda, ho provato a fare i ravioli però come li fanno loro non non li farò mai, perché fanno quella pasta così fina che, ehm, è impossibile da replicare. L'ho provato l'ho provati a comprare già fatta, però sempre che non sono i veri ravioli, ecco.
Beh, tu che hai effettivamente provato i veri ravioli in Cina lo puoi dire, per i comuni mortali che non ci sono andati, continueranno a pensare che quelli sono degli autentici ravioli cinesi. Eh, ma adesso effettivamente che hai tutta questa che hai provato la la la l somma, la cucina cinese vera, ehm, ora che sei qua in Italia riesci effettivamente a giostrarti meglio tra i ristoranti cinesi? Riesci a individuare meglio quello più autentico?
Mh. Guarda, ancora no, però vado poi sui siti dedicati, appunto, ai ristoranti, dove cerco quelli che hanno maggiori stelle e quindi cerco di capire qual è il migliore anche delle recensioni.
Va bene, mi sembra mi sembra già un buon punto di vista, poi insomma, essendoci stata in Cina immagino che poi una volta assaggiato, ehm, riesci effettivamente a capire se se è autentico o o meno. Va bene. Guarda mi ha fatto veramente piacere parlare di questi di questi argomenti con te, del cibo che unisce culture diverse anche perché, voglio dire, tutti quanti dobbiamo mangiare a un certo punto e ti ringrazio molto di essere stata qui.
Grazie, anche per me.